أيوه طبعًا أيوه، لإن الإنسان بس الحياة مش شغل بس ويعني والتزامات بس، لأ، الحاجة اللي الإنسان ي يحب يعملها لازم يعملها، يعني يعني أي حد عنده هواية لازم يفرّغ فيها طاقته اللي هو يعني آآ خلاص بقى بينسى بيها الدنيا، لإن لمّا باقعُد أعمل الحاجات دي بابقى بانسى بقى كل حاجة، بانسى الشغل، بانسى البيت، بانسى كل حاجة، آه بافرّغ طاق آه بانسى يه إمم.
كويس. بتحبي بقى بتحبي بقى تعملي الهواية دي ف ف ليكِ طقوس مُعيّنة كده مكان مُعيّن بتسمعي أُغنية معيّنة أو فنان معيّن آآ ليكِ طقوس كده مُعيّنة؟
لأ يعني باب بابقى قاعدة في المكان اللي أنا اتعوّدت إن أنا اشتغل فيه، بابقى لوحدي، بابقى م يعني مُنسجمة بقى في الحاجة، ناسية الدنيا بالحاجة اللي أنا باشتغل فيها، أصوّرها بطريقة حلوة، آخُدها بقى في الشمس في ال آه، في البلكونة كده أصوّرها صورة حلوة كده، بابقى مستمتعة الحقيقة. آه.
آه، آه. آه التصوير بقى طبعًا ده، ده موضوع تاني التصوير ده، آه طبعًا طبعًا، تشاركي بقى الصور و كويس، كويس أوي كويس إن أنتِ زي ما باقول لِك يعني، آمم لقيتِ حاجة بتحبيها، ومن الحاجة دي خلقتِ حاجات تانية، زي التصوير وتبدئي بقى تشاركِ الصور، وتاخدي رأي الناس، وتشوفي رَد فعلهم، عارفة الواحد لمّا بيشارك حاجة بيحبّها مع ناس بيحبها ردُود أفعالهم بتفرِق معاه، بتفرق معانا نفسيًا وبتفرق معاه آآ في طاقته ال ال ال ال النفسية وال والجسدية وكو وبتفرِق في يومه، فيعني كويس إن أنتِ لقيتِ ده بجد أحييكِ يعني، وأنا باشكرِك بجد، أنا انبسطت أوي بالكلام معاكِ، وإن شاء الله لازم نكررها مرّة تانية يعني.
باحبّها. صح فعلًا. بالضبط. فعلًا. أيوه. أيوه ب فعلًا، بتفرق معايا فعلُا. إمم. شكرًا.